Iya! 5 menit harus habis kan. Iya! <chuckles> Iya kan? Terus kayak temen-temen aku, padahal di asrama banyak yang nggak makan gitu. "Aduh, males banget lauknya kayak gini, udah nggak makan udah nggak makan." Sering banget yang kayak seharian nggak makan, gitu. Cuma kayak makan biskuit-biskuit atau roti yang bawa dari rumah kan kayak gitu, jadi gimana <scoffs> banyak yang gak nafsu makan, walaupun makanannya enak banget ya, maksudnya enak dibandingkan makanan asrama itu enak, termasuk enak, bisa dinikmati sebenernya kalau ada waktunya, tapi jadi gak selera gara-gara 5 menit itu.
Gak mungkin. <laughs> Aduh, heeh? Iya. Heeh. Oh, iya. Heeh. <laughs>